สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับ วันนี้?
สวัสดีครับ ก็สบายดีครับผม อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะแจ่มใส สามารถตากผ้าได้บ้าง ครับผม
อื้อฮือ ครับ โอ้โฮ ใช่ ใช่ครับผม แสดงว่าที่บ้านคุณนี่ฝนไม่ตกใช่ไหมครับผม?
วันนี้ฝนไม่ตกครับ เมื่อวานนี่ตกอยู่ครับผม แต่รู้สึกเมื่อกี้ก็มีเป็นปรอย ๆ มาหน่อยหนึ่งนะครับผม
อ๋อ ครับ อืม โอ้ ครับผม อ๋อ จริง ๆ แล้วเนี่ย ที่บ้านผมเนี่ย ตกติดต่อกันมาประมาณ 2 ถึง 3 วันแล้วครับ ตกหนักมาก ๆ เลย หนักมาก ๆ เลย ก็คือพอดี อ่า ผมเนี่ย ก็คือจะอยู่ที่บ้านเป็นประจำ ทำงานอยู่ที่บ้านอะนะครับผม แล้วก็เพื่อนบ้านผมเนี่ยก็ เขาก็จะไป ทำงานข้างนอก อะไรอย่างงี้ ก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านในวันธรรมดา โอ้โฮ บางทีเขา ซักเสื้อผ้าทิ้งเอาไว้เนี่ย ฝนตกลงมา ก็เปียกหมดเลยครับผม อืม
ใช่ครับผม ครับผม อืม ครับผม ครับ ครับผม ครับ อืม ครับ แล้วเราได้ไปช่วยเขาเก็บไว้ไหมครับ?
อ๋อ ครับ เอาจริง ๆ เนี่ย ก็ เราก็อยากจะไปช่วยเขานะ แต่ด้วยความ ที่ เขาตากเอาไว้อยู่ในรั้วเขาอะครับผม ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่กล้าถือวิสาสะที่จะ อ่า รุกล้ำ เอ่อ พื้นที่ส่วนบุคคล ใช่ไหมครับผม แต่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเขา อ่า ตากผ้าไว้ข้างนอกบ้าน อะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่า ผมสามารถที่จะ อ่า ช่วยเขา อ่า ได้เลยนะครับ ผม แบบว่าช่วยเขาเก็บเข้าไปในบ้านได้เลย อะไรอย่างเงี้ย ก็เรา ผมว่าการช่วยเหลือของคนน่ะ ณ สมัยเนี้ยมันต้องดูตามสถานการณ์ แล้วก็บริบท ใช่ไหมครับผม เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการช่วยเหลือโดยสุ่มสี่ สุ่มห้าเนี่ย บางทีมันก็พาภัย อันตรายกลับมาสู่ตัวเราได้เหมือนกันอะนะครับผม อืม
อ๋อ ครับผม ครับ ข้ามเข้าไป อา อา ครับผม ครับ อือฮึ ครับผม ครับ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 ถูกต้องครับ อย่างเช่นว่า ผ้า เสื้อผ้าเขาตากไว้ข้างใน ถ้าเกิดว่าบ้านนั้นเป็นผู้หญิงด้วย แล้วเกิดมีชุดชั้นในอยู่ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปนั่นได้ ครับผม
ครับ ครับ โอ้ โอ้โฮ ใช่เลยครับผม เลยกลายเป็นว่าเราหวังดี นี่กลายเป็นโรคจิตไปแล้ว เสียแล้วใช่ไหม ครับผม โอ้โฮ ครับผม ใช่ ใช่ครับ
ใช่ครับผม ครับ แต่ถ้าเป็นตากอยู่ข้างนอก เราก็ยกทั้งราวเข้าไปข้างในให้บ้าน ให้เขาได้ ใช่ครับ แต่แล้วอย่างหนึ่งด้วย เดี๋ยวเขาดูกล้องวงจรปิด อ้าว เราบุกรุกบ้านเขา บางทีเรา เขา ก เขาไม่เข้าใจ เขาอาจจะเห็นแค่มุมเดียว
อืม ใช่ครับผม ถูกต้อง ถูกต้องเลยครับ <laughs> ครับ อา ใช่ครับผม ผมว่า ครับ
ใช่ ม ใช่ไหมครับ เพราะว่าเราช่วยเขา เราไม่หวังผลตอบแทนอะไรอยู่แล้ว แต่บางอย่างที่เขาตอบแทนมามันอาจจะ
อือฮึ ถูกต้องครับ

อา ครับ ถ้าเสียเปรียบเรื่องเม็ดเงิน อ อะไรต่าง ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ อันนี้ผมสามารถช่วยได้
อืม ครับ อืม ครับผม
อา ครับ แต่ถ้าไปช่วยแล้ว ห ผมอาจจะต้องเป็นคดีฟ้องร้องใหญ่โตขึ้นมา อันนี้ผมก็ขอ move on ออกมาก่อนแล้วกันนะครับผม เพราะว่าเรา เรา บางทีเราอะช่วยเหลือได้นะครับ การเสียเปรียบเล็ก ๆ น้อย ๆ เรายอมรับได้ แต่ถ้า อย่างน้อยเราก็ต้องการช่วยเหลือ เรา ท อย่างน้อยเราก็ต้อง protect ตัวเองด้วย
ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ครับผม อา ครับ อืม อันนี้เป็น ครับ
อา ครับ ไม่ใช่เราจะหลับหูหลับตาช่วยคนอื่นไปหมด ไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วยไปหมด สุดท้าย ครับ กลับกลายเป็นตัวเราเองที่ไปผิดแทนเขา อะไรอย่างเงี้ยครับผม มันก็ไม่ใช่ครับผม
อา ถูกต้อง ถูกต้องครับ ครับ อา ใช่ ใช่ครับ อา อันนี้ อันนี้ถือเป็น เป็นความคิดเห็นที่ดีนะครับ เพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยว่า เรื่องของความช่วยเหลือหรือว่าการที่เราจะตัดสินใจช่วยเหลืออะไรเราสักคน อ่า ใครสักคนหนึ่งเนี่ย แน่นอนว่าการช่วยเนี่ย มันเป็นการที่เราต้องเสียอะไรอยู่แล้ว ถูกต้องไหมครับผม ไม่ว่าจะ อ่า อย่างน้อย ๆ ก็คือเสียเวลาใช่ไหมครับผม อ่า ก็คือที่ ตอนที่สุดที่แบบว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไร ก็คือการเสียเวลา หรือถ้าเราเลือกช่วยที่จะบริจาคสิ่งของ อ่า เราก็ต้องเสียเงิน ใช่ไหมครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นการเสียอยู่แล้ว แต่ว่าผมกลับมองว่าสิ่งนั้นเนี่ย มัน บางครั้งอะนะครับ มันอาจจะไม่ใช่การเสียเปรียบเสมอไปก็ได้ ใช่ไหมครับผม มันอาจจะเป็นการเสียสละก็ได้ถูกต้องไหมครับ ถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเรา แล้วเราตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเนี่ย ผมคิดว่านั่นไม่ใช่ความ ช ขอความช่วยเหลือแล้วครับ นั่นคือการเข้ามาเพื่อจะ อ่า หลอกลวงเรา หรือว่า สแกมเมอร์ อะไรสักอย่างหนึ่ง เลยใช่ไหมครับผม ก็คือเขาไม่ได้มีเจตนาที่ดีอยู่แล้ว ผมคิดว่ามันไม่ใช่การขอความช่วยเหลือแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือจริง ๆ หรือว่าเราให้ความช่วยเหลือจริง ๆ เนี่ย มันจะไม่มีใครตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบได้ แต่แน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีการเสียสละเกิดขึ้น ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถูกต้องไหมครับผม? อืมครับ
ผม ครับ ครับผม ครับ ใช่ครับผม อา ครับผม ครับ ครับผม ครับผม ครับ ใช่ครับผม ครับ ครับผม ครับ ครับผม ใช่ครับผม เออ ครับผม ใช่ครับผม ถูกต้องเลยครับผม ผมครับ อืม ครับผมครับ ถูกต้องครับผม ถูกต้องเลยครับ อันนี้ครับ เพราะว่าการเสียสละนะครับก็เป็นสิ่งที่ดี แต่เราก็ต้องอยู่ในบรรทัดฐานของความถูกต้องด้วย อืม ใช่ไหมครับ ครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปช่วยเขานะครับในส่วนของเรื่องที่ผิด ๆ อันนี้ก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปช่วย
อืม ครับ ใช่ครับผม อันนี้เห็นด้วยมาก ๆ เลยครับ ครับ อ้อ ใช่ครับผม
อา ครับ แต่ถ้าเราไปช่วยเหลือเขาในเรื่องที่มันถูกต้องนะครับผม อันนี้เต็มที่เลยครับผม
ครับ อืม ครับผม